Mhm. Mhm. Ja, sehr schön. Und wie war das für deine Familie, als du gegangen bist, dass sie, ähm sind sie gut damit klargekommen dann letztendlich? Also, ich mein, dass der Punkt irgendwann kommt, war ihnen wahrscheinlich auch klar. Aber wenn er dann eintrifft, fühlt sich's dann vie ja, vielleicht doch noch mal anders an. Wie war das, ja, für deine Familie?
<laughs> Kurzfassung ist, ähm, haben die nicht so gut aufgenommen. <giggles> Und, äh
<giggles> <laughs> Weil das so 'ne Nacht und Nebelaktion war, oder? <laughs> Aha.
Genau, genau, weil ich ja auch schon erzählt hatte, dass das so 'ne Nacht und Nebel Aktion war.
Mhm. Das war dann wahrscheinlich schon 'n ganz schöner Schock <chuckles> mu vermutlich. Aha.
Ja, das war, äh, von 1 Woche angekündigt, auf die nächste schon raus ausgezogen und, äh, es war dann natürlich so 'n p sehr, sehr, sehr großer, Hektik ähm, Punkt, aber ich hab versucht, das irgendwie so gut wie möglich irgendwie n noch den Bogen zu bekommen und die Kurve zu nehmen und seitdem habe ich auch den Kontakt 'n bisschen reduziert.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Du hast wahrscheinlich einfach gesagt: „Pflaster ab in einem, zack." <laughs>
<laughs> Al wi wirklich so krass, wie sich das anhört. Ich habe nicht gedacht, dass ein Zimmer in ein Auto reinpasst. <chuckles>
<laughs> Es hat ja alles immer Vor und Nachteile, kann man sagen, oder? <laughs> Dann kann man also gar nichts falsch machen. <laughs> Ja. Ja. Mhm.
Ja, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Also es ist natürlich sehr wichtig, dass man sich da trotzdem gut Gedanken macht und sich da durchplant.